إمم، طيب أنت ليه بدأت أنت آآ إيه إيش إيه ال إيه اللي خلّاك تبدأ تحب ال ال ال الرياضة دي، مع إنها رياضة غريبة ومش موجودة في مصر زي ما أنت بتقول، فليه ليه؟
أقول لك أنا. <laughs> هو أنا كنت باسمع عن العربيات دي زمان، بس مش فاهم أي حاجة. أنا كنت باتابع الكورة عادي لحد من سنتين كده، لحد كاس العالم، بس بعد كاس العالم يعني كنت باشجع الأرجنتين وكسبنا والحمد لله يعني بس بعد كده ح حسيت إن في ملل في الكورة شوية، الموسم موسم 23 كلّه كان بالنسبة لي ممل.
حلو. حلو. إمم.
فتابعت عن الرياضة دي شوية، كان في حد كده على النت باتابعه كان بيقعد يحكي عنها، قُلت أمّا أخش كده أشوف هو أفهم إيه ال بتتلعب إزاي اللعبة دي؟ إيه القواعد اللي فيها؟ أنا برضه لمّا أشوف كده عرب عربيات بتلف ورا بعض بابقى حاسس إن الموضوع ممل، ما فيهوش أي متعة، لكن لمّا تركِّز على فريق، تركِّز على لعيب معيّن، تركِّز عليه طول السباق، لأ، هتلاقي إن اللعيب ده ساعات بيتقدِّم، بيتراجع، في حد بيسبقه، في أساليب لعب مختلفة، تحس إن في متعة بقى.
بالضبط، صحيح، اهم. إمم. اهم. اهم، فهمت. طيب آآ ال هل أنت مثلًا في يوم من الأيام حلمت تكون يعني م نفسك تبقى حاجة تبقى آآ، آآ، آآ يعني تبقى لاعب؟
<tsk> هو آه، طبعًا يعني. <chuckles> هو عن نفسي نفسي هو لو حتى أسوق عربية زي دي، <chuckles> بس لأ، صعب، العربيات دي حتى يعني الناس اللي هُم أغنيا ما يقدروش يسوقوها، إكمن مش أي حد يقدر يسوق عربية زي دي. هي رخمة وصعبة وغير كده الكرسي ضيق، ك الكرسي ضيق أوي عشان بس يادوب يشيلك، لأ، ده هو كرسي واحد.
والّا ص والّا الموضوع لأ م إمم. حلو. إمم. فهمتك. بيبقى في حد قاعد جنب السواق والّا هو بس؟ م آه أوكي، تمام.
أنت ممكن تشوف العربيات دي أصلًا ممكن تفتكرها، اللي هي تبقى كان زمان في كده كرتون اسمه سابق ولاحق، لو تسمع عنه. ده كان كرتون كده عبارة عن عربية ليها 4 كاوتشات كبار والسواق قاعد في نص العربية بس وراسه ما فيش حاجة مغطياها، هو ما فيش سقف.
إمم. إمم أيوه، أيوه. فهمتك.

اهم. طيب، بالنسبة بقى لف أنت بدأت فيها والَّا أنت بس بتحب تبقى مُتفرِّج بس في يعني م
لأ أنا مُتفرّج أصلًا، <laughs> أبدأ إيه بس، لأ الموضوع صعب جدًا، صعب ومحتاج تمويل جامد.
آه. صعب، صح؟ إمم العربيات دي مثلًا تكلفتها في حدود كام ما عندك فكرة؟
الFormula one أ أعلى حاجة.
امم.
العربيات دي أكمِن ما فيش شركة بتصنّعها هو اللي بيصنّع ال العربية الفريق بتاعها، فمتوسط يعني أرقام هنا في مصر، تعمل مليارات حرفيًا، يعني العربية بتوصل من 10 ل15.000.000$ الواحدة.
حلو. Oh إيه الرقم ده!
فتلاقي ال السواقين يعني الفرقة بتعمل عربيتين بس في الموسم كلُّه، كل موسم عربيتين. الفرقة كاملة.
اهم. إمم، والجوايز والجوايز بقى في الفايز مثلًا في Formula one بتبقى أر نفْس تر أرق أكيد هتبقى طبعًا ب ب ب بتكلفة العربية، أكيد أرقام، إمم.
هو آه يعني في الآخر الدوري، آه، في آخر الدوري زي في الكورة برضه بطل مثلًا دوري أبطال أفريقيا، بياخد جايزة، نفْس الكلام بس هناك لأ، ال هناك الداعمين هم اللي بيشيلوا معظم التكاليف دي.
اهم. حلو. إمم.
الشركات الراعية.
حلو زي مثلًا الشركات اللي هي آآ، إيه الشركات المشهورة في الموضوع ده بقى؟ ممكن تحكي لي عنها؟ <clears throat>
ال الفِرَق تقصد المشهورة.
آه الف الفِرَق <clears throat> والشركات الراعية لأن هُم الاتنين مع بعض. <clears throat>
الفِرَق نفْسها آه، الشركات الراعية مش مهتم بيها أوي بصراحة، بس الفِرَق نفْسها هي فِرَق بتعمل عربيات عادية، يعني زي Mercedes ،McLaren كل دي شركات بتعمل عربيات، ولكن ليها قسم خاص كده في أوروبا، بتاع Formula one ده اللي بيصنّع العربيات، وبيختبر السواقين، وبيعمل الصيانة، وبيجهّزوا القطع والكلام ده كلُّه.
حلو. امم.

اهم. هي هي بصراحة ال ال طَب أ أ أ هل هل المتعة اللي بتحصل فيها أو ال متعة الناس ليه ليه ليه ما بتجذبش ناس جديد؟ يعني ممكن تقول لي، يعني ليه ليه الم ال <tsk> الFans بتوعها مش كتير؟ اهم.
هاقول لك أنا، لإن هي رقم 1 ما ما فيهاش ما لو مثلًا في في ال في العالم العربي هنا، ما فيش أي حد عربي بيشجع اللعبة دي، ليه؟ لإن ما فيش أصلًا سواقين عرب خالص، ده سبب من الأسباب.
إمم. إمم، فهمت.
هو في حلبات في حلبات في ال في الخليج بتستضيف سباق زي ده في السنة، مَرّة في السنة، بس برضه يعني الجمهور نوعًا ما قليّل، علشان دي حاجة نادرة و وحاجة مملة نوعًا ما للناس.
الجمهور العربي بتاعها قليّل، إمم. اهم. ما أكيد لإن ما ما ف بما إن ما فيش مسابقين، أو ما فيش ناس ناس عرب في ال فيها، فبالتالي أكيد مش هتلاقي حد، حتّى لو ال لو في لو في قنوات عربية استضافوها أو دوَل عربية، فبالتالي الموضوع بيكون صعب طبعًا، ما أنت أنت قُلت إن الخطة كبيرة إن ال تكاليف العربية وتكاليف ال السواق نفْسه، طَب في جروبات أنت بتتابعها على الموضوع ده؟ يعني في جروبات مثلًا على الفيس والكلام ده؟
بالضبط. السواق صح. آه ف يعني في، الواحد عانى على ما يلاقي حاجة شبه دي، <chuckles> بس لقيت، لقيت فعلًا ناس في مصر وبيعملوا تجمُّعات، آه في ناس بيعملوا تجمُّعات كمان، يشوفوا سباق مع بعض، بس هي أماكن بعيدة عند المكان اللي أنا ساكن فيه شوية، يعني في تجمُّعات في مصر هنا، بيبقى ناس بتتجمّع تقعد في Cafe عشان بس يشوفوا سباق، 15، 20 واحد، ساعات أكتر، بس ال الفكرة في المكان، يعني ت كذا مَرّة بالاقي إن المكان بعيد عنّي.
و و طب اج الف الFan عرب؟ آه! طَب كويس أوي. إمم. حلو. ياه! إمم. فأنت بتضطر إن أنت ت ت ت تروح، طَب أنت م ما بتحبش تشوفها Online، والّا أنت تحب تشوفها مع الناس أحسن؟
آه أشوفها من البيت بقى. آه باشوفها من البيت. هو لو في حد يشوفها معايا اشوف طبعًا.
إمم، حلو.
على الأقل هنكلّم بعض، زي ما أنت بتشجّع مثلًا ماتش كورة مع واحد صاحبك لأ، في متعة غير لمّا تشوف لوحدك.
تبقى أحسن.